Não, diga. <laughs>
<laughs> Curioso você falar isso, né, porque, eh eh, a a alguns realmente têm tudo isso e não sabem passar, né, o conhecimento. Agora que que qualidade, assim, não técnica, né, eu estou falando de ser humano, que qualidade um ser humano, né, no caso, pra ser um bom mentor, na sua opinião, tem que ter, né, que que que que qualidade esse mentor tinha? Assim, como ser humano.
É. É. Hum. É, e n Então eu eu é isso na a sua pergunta já diz, ele era um u é era não, ele é, né, porque ele ainda está vivo, ele ele é um ser humano que presta muita atenção no ser humano. Eu acho que porque ele lida com música, e eu acho que tem alguns artistas que lidam com certas coisas e são muito sensíveis, né, então assim, eh, a música, o f o o o o falar, né, a gente depende da nossa comunicação, né, da nossa voz. Eh, só o jeito que você falava, ele já sabia uma porção de coisas sobre você, com toda a experiência dele. Já sabia se você era uma pessoa que, eh, estava estressada, se você é traumatizado, se você tem medo de falar sobre certas coisas, de cantar, se você, eh eh, só de te ver, também, né, o seu o seu corpo, né
É. Uhum. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Só, desculpa te cortar, mas só de você enviar um email, ele já sabia quem você era.
Sim. Ele já sabia. Exatamente, exatamente. Então esse, ah, uma pessoa com esse conhecimento, com essa sabedoria que ele tem, pra mim foi a foi a primeira foi com certeza o mais influente, o mais preparado, o que mais me abriu os olhos pra uma porção de de coisas, assim.
Uhum. E é tão bom, né, encontrar na vida, né, ter a sorte de encontrar na vida pessoas assim, mentores assim, porque transformam a sua vida, eu sinto que foi transformada por esse encontro.
É. Sim. É. É. É. E e hoje, inclusive, se eu precisar, né, que eu não estou mais tão entusiasmada com essa parte da minha carreira, embora eu tenha concluído tudo o que eu precisava fazer, se eu precisar dele, eu sei que ele está lá e que ele vai me ajudar, e e isso é um alento enorme, assim, é muito bom. <chuckles>
Uhum. Uhum. Muito bom, né, encontrar pessoas assim, que você sabe que, por mais que passe o tempo, e situações, elas ainda estão lá pra você. Ah, olha
Exato. Não, com certeza. É um presente. <laughs>
achei super interessante <chuckles> a nossa conversa. Muito obrigada por partilhar comigo.
Ah, obrigada você. Foi foi um prazer contar aqui pra você. <chuckles>

Sim. Isso é bem legal, né, o que você tá falando, você não tava procurando. Estava ali fazendo as suas aulas de música, não sei se era canto.
É. Uhum. É, era de canto mas também de música, aprendendo um pouco de teoria, né, eu m porque eu já cantava mas, eu eu não tinha técnica nenhuma, tinha estudado um pouco de teoria musical quando eu era pequena, e aquilo, eu sentia que estava estava faltando pra mim, né, um embasamento pra poder, eh, evoluir mesmo no na na no meu canto, né.
Uhum. Uhum. Uhum. E aí, nesse momento, né, que você estava percebendo que precisava, né, pra evoluir. Em que momento entrou esse esse mentor aí na sua vida?
Uhum. Então, eu fui fazer um curso, eu fui recomendada por uma aquelas histórias, né. V conheci uma outra amiga que também era cantora e também tinha sido minha professora uma certa época, falou: "Olha, você tem que fazer esse curso em Nova Iorque. É um curso sensacional," e aí a gente sempre pensa, né, "Poxa, vou gastar um dinheiro, eu não tô morando perto de Nova Iorque," eh, um investimento que você tem que fazer. Eu cheguei a trocar umas mensagens, assim, sabe. Tipo, qual qual é o valor do curso? Eh, como que eu posso pagar? O do o que que vai ser tra tratado, né. Sabe quando você tem uma desconfiança? Quando você já sabe sobre um assunto, se realmente aquilo vai valer a pena pra você, você investir, principalmente um dinheiro, mas também o seu tempo, né.
Uhum. Uhum. Você estava ali sondando, né, vendo se realmente valia a pena, será que dá, quanto que será que é isso, fazendo ali, né, acho que a 1ª acho que a a a 1ª peneira. Vamos vamos chamar assim. Uma sondagem, né. Eh eh, você chegou, eh, a encontrar esse mentor, um bom mentor? Quem foi ele pra você, assim?
Aí É. Exato. É, uma sondagem. É. Então